ใช่เนาะ เพราะว่าลูก ๆ เนี่ย เขาก็ไม่ได้ถูกฝึกให้มาเป็นพยาบาลเนาะ ในการจัดการดูแล พลิกตัว หรือว่าจะเปลี่ยนผ้าอ้อม หรือจะทำอะไร จริง ๆ มันก็ต้องเป็นแบบคนที่เขาถูกฝึกมาอะเนาะ ถูกแบบมาทำงานด้านนี้
เออ ใช่ แล้วลูก ๆ ก็ต้องทำ ทำงานทำการของตัวเอง ดูแลตัวเองกันต่อไปเนาะ ชีวิตพวกเขาก็ยังไม่ได้จบสิ้น ไง มันก็ยัง มีอะไรที่เขาจะต้องฟ้า ฟันฝ่าอีกมากมายในชีวิตโน้ นี้อะเนาะ เพราะว่าอันเนี้ย ต้องบอกก่อน ว่า อันเนี้ย กลายเป็นเรื่องของคุณแม่สามี ที่เขาเนี่ย เขาชอบพูดนะคะว่า "โอ๊ย เดี๋ยวบั้นปลายแม่ก็ เออ ไปอยู่บ้านพักคนชรานั่นแหละ เงินน่ะก็จะไปบริจาคให้หมดไม่ไปถึงลูกหลานหรอก" คือปากเขาพูดว่า "เขาไม่เป็นไร" แต่จริง ๆ เขาเป็น เชื่อไหม? เฮ้ย "เขาดูแลตัวเองได้ ไม่ต้องมาพึ่งพาลูกหลานหรอก แต่อย่ามาหวังอะไรจากเขานะ" อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
อืม เออ ค่ะ <chuckles> อ้าว ขอใช่ไหม? <chuckles> เออ จริง ๆ แล้วคุณเห็นว่าค่านิยม หรือว่าความเชื่อ ที่เราปลูกฝังกันมา เนี่ย มันควรมีการปรับเปลี่ยนไหมคะ? ให้มันเข้ากับยุค เข้ากับสมัย แล้วก็ควรจะมีการทำความเข้าใจกันตั้งแต่เนิ่น ๆ ไหมคะว่า เออ ลูก ๆ เนี่ย ไม่ต้องไปคาดหวังให้เขามา มาดูแลหรอก แต่ว่า คือให้เปลี่ยนเรื่องค่านิยม เรื่องของความกตัญญู เรื่องของการตอบแทน อะไรอย่างเงี้ย คิดว่าน่าจะมีการแบบเปลี่ยนไหม?
อือฮึ ต้องเปลี่ยน ใช่ ต้องเปลี่ยนเยอะเลย โดยเฉพาะในสังคมไทยเนาะ ที่เหมือนประมาณว่า สอนให้เด็กมีความกตัญญูกตเวที ห้ามแบบ เหมือน เหมือนให้เด็กยอมผู้ใหญ่อะค่ะ ให้เคารพผู้ใหญ่ แม้กระทั่งผู้ใหญ่บางคนก็ไม่ได้น่าเคารพ แล้วระ ทัก รักเท่าไรนักอะ แต่ก็ต้องยอมทนไปทั้ง ๆ ที่ อ มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเป็น อะ มันไม่ใช่เรื่องที่มันควรจะเป็นแบบนั้นค่ะ
อืม <chuckles> อา เออ อา เพราะ บ เออ บางคน ก็คือแบบเหมือนแก่ ก็คือแก่แค่เกิดมานาน <laughs> ใช่ไหม?
แก่กะโหลกกะลา เออ คือมัน บางคนเขาไม่ควรจิได้รับ เอ่อ การเคารพ ซึ่งเราก็ไม่ควรจะต้องทนนะ อย่างถ้าเพาะ อย่างที่บอก เอ่อ ถ้าพ่อแม่บางคนคลอดเรามาเฉย ๆ แต่ไม่เคยมาเลี้ยงดูเลย แล้ววันหนึ่งประสบความสำเร็จขึ้นมา แล้วจะมา เอา มาเอาค่า เลี้ยงดูอะ คือเดี๋ยวก่อน เออ มันไม่ควร มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นน่ะค่ะ อยากให้สังคมไทยแบบ มองไอ้เรื่องความกตัญญู อะไรแบบเนี้ยใหม่ แล้วก็มองเหมือนผู้ใหญ่ ถ้าสมมุติว่าทำผิดอะ มันก็ เด็ก ๆ ก็ควรจะสามารถพูดได้ "เออ ทำแบบนี้ไม่ดีนะ" ถึงแม้จะเป็นพ่อแม่เราก็ตาม เราก็มีสิทธิ์ที่จะทักท้วงได้ แต่ก็อาจจะ เออ ให้พูดแบบดี ๆ ต่อกันน่ะค่ะ ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าร้าย แบบพูดแบบคำหยาบใส่กัน คือพูดดี ๆ พ่อแม่ต้องรับฟังลูกบ้างเนาะ ลูกเองก็ เออ ไม่ต้องจะไปยอมทุกอย่าง ด้วยความที่เขาเป็นพ่อเป็นแม่ อันนี้มันก็ไม่ใช่อะค่ะ
ค่ะ อืม อ้อ อันนี้มีเยอะนะ อืม อืม อืม ใช่